Entendi, perfeito.
E aí, amanhã, você já tira ele do molho, tira tira a água e vai botar ele na panela de pressão. Antes de botar na panela de pressão, eu gosto de cortar em rodelinhas o a linguiça-paio, né. Eu uso uma linguicinha, coloco em rodelinhas, boto ela dentro da da panela, faço, ligo ligo a panela, panela de pressão mesmo.
Ah, sim. Uhum.
Faço ela o o dei uma aquecidinha ali no no paio só para dar uma para ele não ficar cru, jogo
E dá um sabor, também, né?
Isso, ele dá um sabor superbom. Aí jogo o os grãos que tinham ficado de molho e coloco água na panela de pressão, aí a quantidade de água pra colocar é importante.